Ay, para sa'kin, do'n pa lang sa, parte ng tapusin yung araw sa trabaho, eh, napakahirap na. Kumbaga para sa'kin, na, para sa salapi kailangan kong kumita ng pera, ganyan. Kaya, kahit nagtatrabaho ka minsan, tatamarin ka talaga. Pero may mga ginagawa ako, para ma-relax. Alam mo yung mga fidget spinner yung mga kinakatikot ng kamay, para yan, yung mga ganyan sa mga sa mga gano'ng bagay ako nagre-rely, para naman hindi ako, ah, tamarin sa trabaho. 'Baga, nalilibang ako habang may kinakausap, ganyan-ganyan. 'Baga, hmm, 'yon.
Mm. <laughs> <laughs> Mm. Totoo. Mm. Ah, okey. Oo, stress ball, ganyan. Mm. <chuckles> Oo, mm. Oo, oo. Mm, mm. Ako naman ay, sige go.
Ah, kasi 'pag ay, sige, sige. Ayan, ah, dahil nga sa gano'ng paraan, eh, um, nare-relax ako, 'di, pagkatapos ng trabaho, nagkakaroon pa ako ng, um, time para hindi na ako mag-iisip ng time para mag-relax, eh, nagagawa ko na yung mga bagay-bagay, pagkatapos ng trabaho kaagad.
Hmm. Ah, okey-okey, ako naman ang ginagawa ko para ma-relax, after ng ano, ah, isang araw ng trabaho, nage-exercise ako. Ah, ano siya, ah, kagaya no'ng nabanggit mo kanina, kailangan mong alisin yung utak mo do'n sa, nagko-cost ng stress mo, 'di ba? So, kailangan gumawa ka ng activity na kabaliktaran naman siya, so, kung sa trabaho ang laging gumagana yung utak mo, ah, nage-exercise ako para ng sa gano'n, ang gumagana naman yung katawan ko. So, kasi ang pinaka-favorite ko na exercise is running, kasi pagtakbo or jogging, ganyan. So, pagka, tama oo, 'pag tumatakbo ka ka naman, hindi ka naman mag-iisip ng mag-iisip do'n, 'di ba, na-re-relax lang talaga yung isip mo. Kasi, ang gumagana lang is yung katawan mo, ang iniisip mo lang do'n, kung paano mo kung ba kung ba kung paano mo ma-re-reach yung, halimbawa, kung anong goal mo na ilang kilometro ngayong araw, 'yon lang yung, kumbaga, 'yon lang yung ano mo, 'yon lang yung focus mo. Yes, parang gano'n, tsaka nakaka-clear siya ng utak, kasi siyempre, lumabas ka, iba na yung environment, iba yung nakikita mo, tapos nakakalanghap ka ng sariiwang hangin, parang gano'n.
Ay, maganda rin 'yon. Mm. Mm. Oo nga. Ay, oo nga, 'no? Mm. Maganda yan. Ah, oo. Mm, mm. Ah, oo nga, ano. Iisipin mo. Tama. Hmm, oo nga, ano. Ay naku, sinabi mo pa. Oo nga, nakakatuwa din 'yon na, lumabas-labas ka din, kahit paminsan-minsan, 'no? Sa'kin naman, um, may isa pa akong hobby na ginagawa, na parang kaparehas nung sa'yo. Um, yung pagba-bike naman, mahilig naman akong mag-bike, magpunta sa iba't ibang lugar, sa 'yon, 'yon yung isa sa mga, paraan ko naman, pagka halimbawa day off, ganyan, o may mahabang oras, magbibisikleta ako para mag-unwind, punta sa kung saan-saan, ganyan.
Oo. Oo. Oo. Mm. Ah, okey. Mm, oo. Mm. Oo.

Mm. Ako sa well sa case ko, sa ngayon, kasi hindi yung sa, um, mga trabaho ko ngayon, 3 kasi yung trabaho ko no, pero dun sa mga trabaho na yun ano lang siya, ano lang ako, individual contractor lang ako. So wala akong mm, wala akong kumbaga direktang boss or supervisor na pinag-ano na kailangan mag-report ako sa kanya ganun. So hindi ko na na hindi ko pwedeng sabihin yung kumbaga yung sit hindi ko pwedeng i-apply yung sitwasyon ko ngayo ngayon dun sa tanong mo parang ganon. Pero siguro kung ibabase ko siya dun sa mga experience ng mga kaibigan ko, base lang din sa mga kwento nila, siguro ano, maganda or mainam na ano, i-workout ng mga, empleyado at ng mga ay employer pala, yung mga employer at or yung mga kompanya yung ano ah, mas malaki or mas mainam na benefit na pwedeng tanggapin ng mga employees nila. Alam mo kung bakit kasi mm kasi meron kasi akong kaibigan 'no, na ano, nagtatrabaho siya ng ilang years na sa isang kompanya tapos a alam mo 'yon, is ilang years na pero ang sahod niya, hmm, yung kung ano, kung magkano 'yong sahod niya nung una siyang pumasok yun pa rin yung sahod niya, oo, hanggang ngayon. Tapos 'pag kinukwento niya sa'kin kung gaano karami yung trabaho niya, ang dami niyang ginagawa, sabi ko, "Eh tas iyon lang yung sahod mo, parang hindi worth it." Na minsan feeling ko kaya ang mga employees nag-re-resign sa mga trabaho nila ay dahil sa pakiramdam nila hindi sila napapahalagahan ng tama dun sa workplace. Ayan.
Hmm. Hmm. Ah, okay oo. Oo. Mm. Hmm. Ah, okay. Oo. Mhm. Mm. Mm. Ah, oo nga no. Bakit bakit? Hmm. Oo. Nung una siyang pumasok. Grabe 'no. Mm. Hmm. Ay, naku sinabi mo pa, ang daming mga kumpanya na ganyan, lalong lalo na yung tinatawag nilang micromanaging.
Oo. Yan, yan. So dapat pahalagahan nung pahalagahan siguro nung mga kumpanya yung mga employees nila para ng sa ganon, yung mga employees maging masigasig sa pagtatrabaho, hindi putchu putchu lang yung ano trabaho, oo. Ikaw ba, sa tingin mo?
Hmm, napakadami nila dun. Ay, naku totoo yan. Hmm, ay naku, kudos sa mga ano, ah, sa mga employer na gumagawa ng mga paraan para kahit papaano'y malibang yung mga trabahador nila.
O, mm, napakalaking bagay.
M Mm, yung iba na naglalagay ng mga arcade area dun sa opisina. Eh, ah, alam mo kahit sa maliit na paraan na yun, ah, isipin mo may time kahit mga ilang minuto yung mga empleyado para mag-relax relax, di ba, napakahalaga nun. Sana magkaroon pa nun sa lahat ng trabaho dito sa bansa natin.
Oo. Mag-relax ah. Yes. Mm. Hmm. Tama, tama ayun. Kaya salamat din sa oras mo no, na-enjoy ko 'tong pag-uusap natin, paalam.
Hmm. Mm, salamat. Salamat din.

Ako, ang usually ginagawa ko nag-aano ako humahanap ako ng time para makahinga-hinga ng k onti 'no sa iba ibang gamit ang ibang ibang paraan. So usually kapag ka na-ii-stress ako sa trabaho ko, hindi ko pinipilit yung sarili ko na, "Ah, may deadline kasi kaya kailangan ano trabahuhin ko ng trabahuhin to," hindi ko pinipilit yung sarili ko ng ganon. Kapag ka alam ko sa sarili ko na wala na ako halimbawa naiintindihan sa mga binabasa ko or medyo poor na yung quality of work ko, tinitigilan ko siya, aalis ako sa harap ng ano ko ng laptop ko ganyan, mahihiga ako, kung kaya ko na matulog kahit mga 30 minutes to 1 hour lang, gagawin ko 'yon para na ano napapahinga yung utak ko. Kasi parang napansin ko rin naman 'no kapag ka ka nagagawa ko 'yon, nakapagpahinga ako kahit 30 minutes lang, pagbalik ko sa laptop ko na nag-start na ulit ako magtrabaho, mas okey yung quality ng trabaho ko so, mm.
Hmm. Ayos yan eh. Hmm. Oo, nga eh 'no. Mhm. Oo. Hmm. Mhm. Ang galing, ang galing. Oo nga ano. Hmm. Oo. Oh. Sa bagay oo, makapahinga ka na eh 'no.
Yes, parang ganon. Parang na-replenish na yung energy ng utak ko, pwede na ulit siyang mag-absorb ng information, parang ganun, mhm.
Mhm. Mhm, mhm. Ang galing, ang galing naman, oo nga. Nakakatuwa naman yung ganun kasi meron kang, ah, sarili mong paraan para kahit papaano eh maibsan yung stress sa trabaho. 'Di naman kasi talaga maiiwasan yun eh 'no?
Oo. Tot totoo. Pa yun ang ano, number 1 na ano siguro pagaanan lang or meron lang mga type ng trabaho na mas magaan yung stress pero lahat ng trabaho, nag-ca-cause ng stress sa atin, 'di ba?
Mhm. Hmm. Mhm. Ay, naku sinabi mo pa kahit din naman ako ngayon eh, um, medyo nahihirapan talaga may mga paraan din naman ako para kahit, um, papaano eh mabawasan yung stress ko sa trabaho, isa na dyan yung paggawa ng mga hobby.
Mhm. Oo. Oo. Oo, sige ano yun.